Mm, ja, das kann natürlich sehr helfen. Gibt's denn auch so körperliche Aktivitäten d wo dann wo du merkst: „Okay, jetzt schafft es auch meinen Körper vielleicht so langsam sich zu entspannen und das“ w wenn wir jetzt mal weg vom Kopf gehen, ähm, gibt's da irgendwas?
Ja. Ja, also i <sighs> also, ich ich habe gesundheitlich 'n bisschen Probleme mit'n mit'n Knien, deswegen so richtig körperliche Anstrengung funktioniert nicht so richtig. Aber in dem Moment also, früher bin ich ab und zu noch joggen gegangen, <clears throat> aber das ist dann auch 'n 'ne Geschichte, wo dann der Kopf anfängt, spazieren zu gehen. Also, wenn ich dann wa etwas eintönigeres mache wie Joggen, dann meditieren ja manche Leute oder denken an g gewisse Sai äh, an gewisse Sachen und diese gewissen Sachen sind dann es war dann bei mir oft die Arbeit. Deswegen ist für mich halt wichtig, sofort irgendwas auf 'n Kopf drauf geben, dass die Gedanken irgendwo anders sind.
Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ah, okay. Ja. Ja. Ja da ist ja auch jeder anders, ne? Also, viele nutzen eben das das Joggen, um abzuschalten, ähm, weil sie dann auf ganz andere Gedanken kommen, aber du wiederum hast festgestellt, ähm: „Ja, i ich brauche diese“
Ja, ja, genau. Genau, genau. Genau. Ich bin im Moment zu sehr gefangen wahrscheinlich dann, ne?
ja, ich brauche diese diese, äh, intellektuelle Auslastung eben, ne, vom Kopf her, dass dass ich da gar nicht an die Gedanken Ja. Okay.
Ja. Es muss noch nicht mal intellektuell sein, also, Rasenmähen oder, was weiß ich, irgend irgend äh, also, irgendwo, wo ich drüber nachdenke: „Wie mache ich das jetzt und so weiter“, das muss nicht besonders anspruchsvoll sein, ne? Ja, oder auf'm Fußballplatz, ah, da sind Kinder wie, ich muss sie aufbauen und dann muss ich die Hütchen machen und wenn's wenn's dunkel wird, muss ich das Licht anmachen. Einfach beschäftigt sein.
<chuckles> Ja, okay. Ah, okay, verstehe. Mhm. Ja, okay, okay. Gibt's da noch irgendwelche festen Rituale, die deinen Feierabend so 'n bisschen einleiten? Muss ja jetzt nicht das Bier sein, was du was du öffnest bei jedem was anderes vielleicht.
<chuckles> <laughs> Also, nach'm Tr nach'm 2. Bier am Nachmittag bin ich wieder bei der Arbeit, weil der Kopf leer ist. Ne, ähm, ha also, ich habe mir angewöhnt oder was heißt angewöhnt, relativ schnell festgestellt, dass, i ähm, dass ich niemandem nach 'ner gewissen Uhrzeit auf der Arbeit mehr kontaktiere und auch nicht mehr reagiere. Selbst wenn ich's sehen würde, ich reagiere nicht. Also, ähm, ich w i ich war Projektleiter beziehungsweise war da verantwortlich für bestimmte Aufgabengebiete. Und natürlich, manchmal geht's auch in Abend rein und ich muss da noch was machen. Aber ich habe mir angewöhnt, die E-Mails nicht spätabends zu schicken, sondern immer erst am nächsten Morgen
Ja, ja. Okay. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
ab 8:00 oder 9:00, je nachdem, wann's halt losgegangen ist. Ähm, und auch wenn ich 'ne E-Mail bekommen habe, die nach 18:00 kommt, außer natürlich die Firma brennt ab oder irgendwas, dann auch nicht zu reagieren bis zum anderen Tag.
<chuckles>